10.
Il y a 10 saisons. Il y avait
Ne neuf ou 10, non 9, 9 9 ouais 9 9 ou 10 ouais.
Ouais 9 ou 10, mais peu importe, c'est quand même beaucoup de saisons, tu vois. Enfin, sur les 10 saisons
Ouais.
franchement, il y é pour moi il y a peut-être 15 blagues drôles sur 10 saisons.
Oui. Oh la vache! purée! <laughs> Moi, sur les 10 saisons, il y a que la saison 7 qui est qui est qui est médiocre, c'est tout. Tout le reste, heu après tout n'est pas forcément au top tout le temps, hein. Il y en a qui me font rigoler de malade, d'autres qui me font d'autres qui font en mode, ouais, c'est cool, et puis aussi de la saison 1 à la saison 4, c'est pas le même délire. Parce que c'est, hem, ça a vraiment la saison 4, où ça a commencé à percer de fou en fait. Les saisons 1 à 4, l'humour, il est pas le même que saison q 5 heu, à à 10, c'est vraiment différent, mais bon, ça c'est
Le reste, je trouve ça je trouve pas ça marrant en fait. Oui f Moi, enfin, peu peu importe l'humour, c'est pas l'humour qui me fait rire donc, heu, c'est pour ça que j'ai pas regardé parce que enfin ça ça m'intéresse pas, donc, heu
C'est vrai. <laughs> Ouais, ouais. Mais je peux comprendre parce que moi j'en connais, ils sont à fond sur The Office et genre, c'est le truc et moi je je comprends ce qu'ils veulent faire et j'aime j'aime pas proche le genre je fais une blague et je reste silencieux, j'ai l'air un petit peu bête, heu et du coup, c'est ça qui fait ah vas-y, c'est bon, ça m'a fatiguée. C'est bon. <laughs>
Mais c'est mais en fait, c'est c'est c c'est pour moi, je trouve c'est de l'humour pour moi, il est beaucoup plus logique que l'humour de Friends où les mecs, le mec il va taper une blague nulle et que les gens ils vont rigoler en fait, ou qu'ils vont avoir une réaction. Ta blague elle est nulle en fait, i pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu es si la blague elle est nulle <laughs>
Mmh mh. D'accord. <laughs> Parce que pas nul, c'est pour ça! C'est ça. <laughs> Et ça c non, ça par contre c'est pas vrai, ch là, il y a v et des en fait moi j'ai vu un reportage, ils ont ils doivent baisser le son et rire, pour qu'on entende la v les a les micro des acteurs, en fait. Tellement que c'est tout le monde se marre le plus. Mais bon après ça, ça, c'est relatif, est-ce que c'est vraiment drôle ou pas heu, tu vois?
Eh si! C'est s'il y a pas les boîtes à rire, il y a personne qui rigole, enfin. Oui, non mais d'accord, tout le monde se marre on est d'accord, voilà, tout le monde se marre. Il y a un mec avec un panneau qui leur dit: «Rigolez», donc forcément tout le monde se marre, enfin, les mecs, ils sont payés pour ça. Le public est littéralement payé pour rigoler donc forcément qu'ils rigolent.
<laughs> Ouais. Mais ouais, bon ça je sais p <laughs>

Ouais, je connais Scrubs, ouais.
T'aimes bien Scrubs?
C'est je regarde pas de séries comiques en fait, j'ai dû voir 4 épisodes. C'est pareil, je me suis dit: «Ça m'intéresse pas». Les seules séries comiques que j'ai vu, c'est How I Met Mother Your Mother, où je l'ai fini
Ouais donc, heu, ouais. Ouais.
et heu, je te dis, heu, The Big Bang, heu, Theory où j'ai regardé, heu, 5 saisons, heu, parce que vraiment je regardais ça en faisant autre chose et voilà quoi, mais en vrai je me serais mis devant au bout de 4 épisodes, j'aurais arrêté donc, heu
Theory. Ouais. Ouais, alors si si vraiment c'est pas ton truc, heu, ouais, c'est, heu
Alors par contre, j'aime j'aime bien les s j'aime bien les séries style, heu, Brooklyn Nine-Nine, heu, les trucs comme ça tu vois?
Ouais, c'est compliqué. Jo j ah j'ai j'ai vu quelq ça, quelques épisodes, c'était marrant, c'était un peu mar enfin, j'ai pas autant ri que Friends mais je vois le délire qui est un peu différent. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Mais c'est perché en fait, c'est complètement perché, c'est il y a pas de il y a pas de prise au sérieux tu vois, c'est
Ouais. Bah Scrubs un peu pareil pour moi aussi, c'est c'est un peu ba
Comment, heu c'est absurde, voilà. Non mais et Friends, c'est pas absurde, tu vois? Ça ça reste un peu ancré dans la réalité alors que, hem, alors que, comment ça s'appelle, Brooklyn Nine-Nine c'est complètement absurde en fait.
non, non Scru c'est un peu s Non non. Non, moi je plus Scrubs à Brooklyn 99 c'est c'est barré Scrubs. C'est complètement ba même si y a un univers qui est mystérieux.
Où il y a, heu il y a The heu, The Office aussi.
C'est différent. Je supporte pas ça.
Enfin, moi j'ai j'ai bien mis The Office aussi, mais par contre c'est pour un c'est c'est différemment, c'est que
Ouais, non, ça ça m moi j'aime pas trop le délire, heu, je fais une blague et je me tais et je fais une blague et je me tais. Tu es là OK. Donc, heu
c'est b c'est pas ce qu'ils font dans Friends, sauf que dans Friends il y a des boîtes à rire. C'est la même chose dans Friends sauf que dans Friends, tu as des boîtes à rire, c'est encore pire. C'est les les mecs ils te disent: «Please, rigolez s'il vous plaît», enfin
<laughs> T mais tu sais que dans Friends c'est un vrai public à la base. Dans Friends il y a un vrai public.
c'est la même chose. Oui, non mais, il peut y a il peut y a mais juste mais j'ai pas besoin que les gens ils applaudissent pour me dire de rigoler à une blague pourrie en fait. Enfin.
<coughs> <clears throat> <laughs> Tu sais ce qui est marrant? C'est qu'une des actrices, récemment, elle a confié qu'elle ne supportait pas les rires durant qu'elle jouait en fait. Elle supportait pas. Dans Friends, elle faisait des regards méchants aux aux aux fans. <laughs>
Non. Bah, tu m'étonnes. Et moi je je supporte pas déjà quand je les entends. Alors imagine, tu es en train de jouer dans la série, t'en des gens qui rigolent, heu, pour rien du tout à côté. Enfin, non, je comprends quoi. <chuckles>
<laughs> Mais j'avoue, moi, j'aime pas toutes les séries comiques hein. Il y en a qui sont vraiment, heu, enfin je peux pas et même si j'ai envie de me mettre de bonne humeur, je peux, enfin, je peux pas quoi. C'est vraiment un truc qui qui s'est un peu décalé, j'aime bien j'aime bien, tu vois.
Franchement, moi je veux me mettre de bonne humeur, je regarde une série d'action plutôt qu'une série comique hein, c'est
D'action. Ah ouais?
moi les s enfin, les franchement les séries comiques elles me font tu sais elles me font pas rire, elles me font sourire genre How I Met Your Mother
Mmh. Mmh mh. Ouais.
j'ai pas éclaté de rire devant tu vois, j'ai eu le sourire, je fais: «Ah ouais. OK. Super. Pas mal».
Ouais, moi non Ouais pareil, ouais, je vois ce que tu veux dire. M m moi How I Meet Your Mother j'ai des fois j'ai rigolé, des fois j'ai juste eu le sourire. OK, c'est cool, c'est marrant. Ouais.
Ça, c'est mais je je je franchement je rigoler devant une série, faut vraiment qu'il y a un truc vraiment énorme quoi.
Mais du coup, heu <clears throat> Du coup, j'allais dire: «Heu, tu rigoles quand en fait?» <coughs>

Franchement quand je quand je suis avec mes potes et quand je joue avec mes potes, mais fr ou devant une série pour me faire rire, devant une série, il faut vraiment que la blague, elle soit très, très bonne et ça arrive, tu vois, de temps en temps, mais c'est très rare.
D'accord, ouais. Mais du coup dans la ouais. Ouais, je vois. Mais c'est vrai, parce que moi aussi avec le temps, je rigole moins à ce qui est à ce qui est, heu, censé être drôle dans les séries. J'ai il y en a qui feront, genre: «Ouais, heu, en gros, c'est on est difficile» perdu beaucoup, beaucoup de trucs un peu en fait et heu
Ouais. C'est ça, mais c'est c'est surtout que les 3/4, c'est pas drôle, en fait.
Ouais, ouais.
Enfin, c'est c'est drôle, si tu as 15 ans, c'est pipi, caca quoi, c'est pas
Mmh mh. Ouais. Non, c'est clair. Non, il faut vraiment être
Alors les blagues ou les blagues elles sont trop, «recherchées», entre guillemets
Ouais.
et du coup, la moitié de la blague, elle te passe au-dessus de la tête et tu es obligé de réfléchir 2 minutes pour te dire: «Ah putain d'accord, c'est ça».
Ouais. Non, ça c'est dead ça c'est ça ça c'est un échec pour moi, ça ça c'est l'échec de de ceux qui écrivent. Non, non.
Voilà. Voilà. Heu, pareil, ou sinon la blague elle est tellement bidon, en fait, que moi je je je rigole pas, en fait, tu sais, je me je me donne un coup sur le front en mode: «Mais c'est nul, c'est pas marrant». <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Mmh mh <laughs> et le pire, c'est quand c'est vraiment pas drôle, tout le monde est là: «C'est trop, trop fort». Ah ouais? OK. <laughs> Mmh mh.
Ouais, super, ouais tu es pas drôle, c'est trop fort, super. Enfin, non. Mais mais franchement, c'est je peux comprendre que tu que tu aimes f que tu adores Friends que ça t ta série préférée, mais pour moi, ça c'est littéralement Friends. C'est les blagues sont pas drôles et les gens rigolent enfin, OK.
Ouais. Ah ouais et moi et moi je <laughs> mais mais et et 13 en fait, il y a des séquences qui sont qui sont vraiment, heu, décalées des trucs où tu où Ouais.
Ah mais par contre oui, tu as tu as d'accord, par contre ça, je suis d'accord, tu as vraiment certaines scènes, mais c'est devenu des memes en fait. C'est parce que c'est c'est foncièrement drôle. Mais je suis désolé, il y a combien de saisons à Friends?
Ouais. Oui. Oui, oui.